जी, नमस्कार मित्र तो कैसे हैं आप?
नमस्कार मित्र, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा ख़ुशी हुई कि आप भी बहुत अच्छे है। देखिए, आजकल ना मैं ये देख रहा हूँ कि ना अ, सोशल मीडिया का जो प्रचलन है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा हर एक इंसान ना सो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। और मतलब वो तरह-तरह की जानकारी उस पे देखता है। और मेरे ख़्याल से ना ये बहुत ही ज़्यादा ना एक ग़लत प्रभाव ये डाल रहा है कि ना ए, इसके माध बहुत ज़्यादा ग़लत अफ़वाहें फैलती जा रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है? मतलब सोशल मीडिया मतलब ग़लत अफ़वाहें फैलने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है? जी।
हाँ जी। हाँ जी, ये तो है। सही बात है। हाँ जी। बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए ज़्यादातर कवरेज़ जो आ रही है ना सोशल मीडिया पे झूठी ही आ रही हैं। जैसे कुछ भी मतलब जैसे कहीं भी थोड़ा-मोड़ा युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो सोशल मीडिया पे ऐसा दिखा देंगे कि वहाँ पे परमाणु बम फ़ट गया। अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत ने पाकिस्तान पे क़ब्ज़ा कर लिया। अ, मतलब ऐसी ऐसी झूठी खबरें दिखाने लग जाएँगे ना और आजकल जिस जिस तरीके से लोगों का पागल बनाया जा रहा है। इस तरह की खबरें डाल देंगे कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ। और मतलब मेरा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से, ये सामान है, आपको इतने हज़ार रुपए देने है, आधे स पैसे में मैं आपको दे दूँगा। तो इस तरह की फ जो झूठी खबरें है। वो ज़्यादा चल जाती है, लोग इनका शिकार बन जाते हैं। और कुछ तो ऐसे भी है। मतलब जो वर्क फ्रॉम होम देते हैं कि हम आपको वर्क फ्रॉम होम देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस इतनी का जमा करनी है और ये नंबर है इस पे आप गूगल पे कर दो। तो इस तरह की काफ़ी सारे झूठे खबरें देखने को मिल रही हैं, अफ़वाहें देखने को मिल रही हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा हमें अफ़वाहों से बच के रहना चाहिए। आपका क्या मानना है?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
हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत ही ज़्यादा सही बात कही है और मैं भी ये देखता हूँ कि अ, ये ना मतलब नौकरी की बहुत ज़्यादा अफ़वाह फैल रही है कि आपको हम बाहर के देशों में ले जाने का मौका देंगे, आपको हम दुबई में नौकरी देंगे। अ और जब हम उसको हाँ कर देते हैं या फिर वहाँ पे पैसे जमा कर देते हैं। तो मतलब वो हमारा कोई-कोई तो पैसे लेके ही भाग जाता है और पागल बना देता है और कई लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जाके हमें एक छोटी मोटी मजदूरी करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो मेरे ख़्याल से ना ये बहुत ही ज़्यादा जो अफ़वाह है वो उसके माध्यम से फैलती जा रही है, और देखिए आजकल अ अटैक भी आप देखिए कितने ज़्यादा हुए थे जो पहलगाम की बात हुई थी। उस टाइम भी बहुत ज़्यादा अफ़वाह मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से अ, बढ़ रही थी, जी। तो अ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा हाँ, पूछिए बोलिए।
हाँ जी। सही बोला आपने। हाँ जी। सही बात है। हाँ जी। हाँ जी, <clicks tongue> सही कहा आपने। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और देखिए इनका असर हमारे दोस्त और परिवार पर बिल्कुल बिल्कुल सीधे-सीधे पड़ता है। काफ़ी बार तो ऐसा ऐसा होता है कि मतलब हमारा कोई फ़ोटो डाल के और फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमारे दोस्तों से पैसे वग़ैरह माँगते हैं, हमारे रिश्तेदारों से पैसे माँगते हैं। तो काफ़ी बार जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं। तो वो इस चीज़ का शिकार बन जाते हैं। तो थोड़ा-सा हमें सँभल के चलना चाहिए और हमारे अपने परिवार में जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि ऐसी खबरों से हमें बच के रहना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक रखता हूँ। एक ख़बर वो भी चल रही थी देखने में कि जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा है उसको पकड़ ले बोलते हैं कि उनके मम्मी-पापा को फ़ोन किया करते हैं कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है और इतने लाख रुपए दे दो, आपका बच्चा है, यहाँ पे स्मगलिंग में पकड़ा गया है, इसे पकड़ा गया है, तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा झूठी खबरें देखने को मिलती हैं। लेकिन बा में जब पता चलता है कि यार ये तो झूठी खबरें थी, तो मैंने तो अपने फ़ैमिली में पहले से ही लोगों को जागरूक करके रख रखा था। हमारे साथ भी ऐसी कॉल आई थी, मैं कम कंपनी में था उस टाइम और घरवालों का फ़ोन मैं उठा नहीं पा रहा था। तो ल घर वालों को तो लगेगा ही ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन पापा को पहले ही बता रखा था कि ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल चल रही है तो आप सावधान रहना। तो एक घटना से हम बच गए थे। आपका क्या मानना है और इस चीज़ को लेके?
जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। हाँ। अच्छा। हाँ। जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल अ, मैं आपसे मतलब पूछूँगा अभी कि मतलब आपके साथ क्या हुआ? बाकी ना अ, ये जो चीज़ें हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा फैलती जा रही है। और मतलब इसके ना बहुत ज़्यादा शिकार ना जो आजकल का जो युवा है वही हो रहा है। ऐसे ही मैं आपको एक अपने साथ हुआ हुआ साझा करना चाहूँगा। जो वाकया है कि मेरा एक ना दोस्त हुआ करता था तो वो ना ऑनलाइन अ, मतलब सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो उसमें ना कई बार ऐ ऐड आते रहते हैं कि आप इस वेबसाइट पे आप पैसे लगाइए या फिर सट्टा लगाइए मैच में और आपको पैसे 4 गुना मिल जाएँगे। तो वो इन चक्करों में बहुत ज़्यादा पड़ गया था। हाँ तो फिर जब आईपीएल का समय चल रहा था तो रोज़ मतलब उसमें पैसे लगता था ज़्यादा मात्रा में और मतलब उसने ना बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था। और त एक लगभग 1-2 लाख का उसने कर्जा ले लिया था जिसकी वजह से ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा चिंता हो गई थी उसको कि वो कर्जा कैसे लौटाएगा और सारे पैसे वो हार चुका था। तो ये जो गलत-गलत अफ़वाह है वो फैलने में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया योगदान दे रहा है। बाकी मैं आपसे बोलना चाहूँगा आपके साथ क्या-क्या हुआ था?
हाँ जी। सही कहा आपने। बिल्कुल। हाँ जी। सही बात है। हाँ जी। सही बोला आपने। हाँ जी। हाँ जी। ये तो है। सही बात है। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे बार तो एक बार यही हुआ था जब पापा के पास फ़ोन आया था कि आपका लड़का ऐसे करके पकड़ा गया है और इतने पैसे भेज दो वरना हम इसको जेल में डाल देंगे तो पापा जागरुक थे उन्होंने बोला कि आप डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोर्ट से छुटा लेंगे। तो हमारे साथ तो कोई ऐसा लॉस हुआ नहीं था अगर मैं बात करूँ तो हम अपने आपको झूठी खबरों से ऐसे बचाते हैं, जैसे हमें लग रहा है डाउटफुल वो चीज़ें लगती हैं ना किसी चीज़ पे जैसे सोशल मीडिया पे कुछ खबर आ रही है हाइलाइटेड। अगर हमें लगता है कि यार नहीं इसको हम ना बारीकी से चेक कर लेते हैं चार पाँच बार गूगल पे देख लेंगे अच्छे से अगर कोई ज़्यादा ही अ, बड़ी खबर है क्योंकि ऐसे तो हम विश्वास करते नहीं हैं और कोई भी ऐसी खबर है जो दूसरों को भी हम समझा सकते हैं तो हम ज़्यादातर गूगल कर लेते हैं पहले उन चीज़ों को। और वहाँ से कहीं न कहीं हमें सही सटीक जानकारी मिल ही जाती है। अगर इसी तरह ये जागरूक रहेंगे न तो झूठी खबरों से बचा जा सकता है और झूठी खबरों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आपको देखने को मिलता होगा आए दिन ऐसी झूठी-झूठी खबरें दिखा देते हैं कि कल बारिश इतनी ज़्यादा होगी, बादल फ़ट जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, बिना मतलब के ऐसी स खबरें आती रहती हैं। तो थोड़ा हमें जागरूक रहना पड़ता है और चीज़ों को सर्च करना पड़ता है बार-बार कि चीज़ें सच्चाई में हैं भी या नहीं? आपका क्या मानना है?
जी। अच्छा। अच्छा। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी, मैं भी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ और देखिए आजकल न ये चीजें न बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, भारत जैसे देश में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए एक व्हाट्सऐप पे मैं मेरे न कुछ दिन पहले मैसेज आता है कि केबीसी में आप इतने रुपए जीते हैं और आप इस बटन पे क्लिक करिए अपने बैंक की डिटेल डालिए और आपको वो सारी चीज़ें ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो मतलब ऐसी-ऐसी जो फ्रॉड है ना वो बहुत ही ज़्यादा अ, बढ़ता जा रहा है। ट्रूकॉलर पे अ आप देखते हैं कितने ज़्यादा लोगों का नंबर लोग ब्लॉक करते हैं तो मतलब ये न एक बचाव का बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है जो ट्रूकॉलर का इस्तेमाल करना है। तो उसमें आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये नंबर है ये मतलब ब्लॉक हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है जी। तो आप भी मतलब ट्रूकॉलर का इस्तेमाल करते हैं?
बिल्कुल। हाँ जी। ये तो है। सही कहा आपने। सही कहा आपने। सही कहा आपने। ये तो है। सही कहा आपने। बिल्कुल, मैं ट्रूकॉलर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं एक ऐसी सिम रखता हूँ जो उस कंपनी के द्वारा ऑटोमैटिकली हमें बता दिया जाता है कि कोई स्पैम है, फ्रॉड कॉल है। तो मैं उन कॉलों को उठाता ही नहीं हूँ और मैं अपने फ़ोन में लॉक लगा के रखता हूँ, मेरे फ़ोन में केवल वही फ़ोन कर सकता है जिसके पास मेरा नंबर अ, जी मतलब जिनका नंबर मेरे फ़ोन में सेव है, वही मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं नए नंबर से कॉल उठाता नहीं हूँ और ना ही ऐसा कोई मेरे पास कीमती फ़ोन आता है, वैसे अगर मेरे पास जो जहाँ पे क़ीमती फ़ोन आना होता है तो मैं एक अलग से कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करता हूँ जिसमें केवल ना कोई बैंक अकाउंट लिंक होता है, केवल उस पे अगर कोई फ्रो कॉल आती भी है तो अलग ही एक नंबर रखते हैं हम प्राइवेट, उस पे कॉल कर सकते हैं कोई भी नए नंबर से। बाकी जो हमारे बैंक अकाउंट वाले नंबर होते हैं ना, तो हम उन पे ओटीपी वग़ैरह का कोई मतलब ही नहीं होता है, नए नंबर से कॉल आ रहेगा क्योंकि नंबर वही कॉल कर पाएगा जो हमारे फ़ोन में नंबर सेव है। तो हम इस तरीके से अपने आप को झूठी खबरों से बचाते हैं। अगर मैं बात करूँ देखिए सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जो मतलब इन चीज़ों का शिकार हैं शिकार हैं और वे इन चीज़ों से निपटने के लिए कुछ काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। और अगर बात करें जैसे आजकल काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसे चलने लगी हैं कि अगर कोई भी झूठी खबरें फैलाता है तो उनका अकाउंट तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अगर धीरे-धीरे समय लगेगा और झूठी खबरों को पकड़ने के डिटेक्टर लगेंगे, कोई भी अगर फ्लैग करेगा तो कमेंट छे वो बिल्कुल रिपोर्ट चेक होगी और उस कहीं न कहीं उसे रोका जाएगा। आपका क्या मानना है?
अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा। हुँ। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ देखिए उनको रोका तो जाएगा और उनको न कार्यवाही होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि जो व्हाट्सऐप है और जो इंस्टाग्राम है उसके माध्यम से न कई लोग ना झूठी-झूठी अफ़वाह फैला दिया है। जिसकी वजह से न हमको न अ, बहुत ज़्यादा हानी पँहुच जाती है। देखिए एक शारीरिक रूप से भी क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, कोई लोग बोलते हैं की अगर आप ये खाएँगे तो आप मोटे हो जाएँगे। कोई या कोई कुछ चीज़ बोलते हैं की अगर आप यह खाएँगे तो आप पतले हो जाएँगे। हालाँकि उसके अ, मतलब बिना नॉलेज के हैं वो कोई डॉक्टर नहीं होता है एक जो वीडियो डालने वाला होता है। और अ, जो लोग उनकी वीडियो देख लेते हैं और उन तरीकों को अपना लेते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा अगर उनको साइड इफेक्ट हो जाते हैं या फिर कई तरीके की बीमारी होनी शुरू हो जाती है तो ये एक तरीके से झूठी अफ़वाह हैं जो फैलती जा रही है जो मतलब हमारे स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है?
हाँ जी। बिल्कुल। ये तो है। हाँ जी। बिल्कुल। सही बात है। हाँ जी। सही कहा आपने। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और काफ़ी बार मैंने ऐसे-ऐसे ऐड भी देखे हैं सोशल मीडिया पे, मतलब जैसे कोई घुटनों का दर्द हो गया तो लो आजकल मार्केट में सभी को पता है कि घुटनों के ब जो दर्द होता है, उसकी बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे हैं। झूठी ख़बरें देंगे कि हमारे पास एक ऐसी बेल्ट है जो आप लगाएँगे तो आपके घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, इतने रुपए की है और लोग क्या होता है, लोग लालच में आ ही जाते हैं, कि यार घुटनों के जब इतना अच्छा बता रहे हैं, तो कुछ न कुछ असरदार होती ही होगी। अगर मैं बात करूँ तो हमने मँगाई थी घुटनों में कुछ नहीं होता है। वो एक पट्टी सी दे देते हैं और उसे लगा लो। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा झूठी ख़बरें देखने को मिली और ऐसे ही एक कमर की आती है कि आप ऐसे कमर पे लगा लेंगे तो मतलब चीज़ें आपकी कमर ठीक हो जाएगी। और सबसे बड़ा फ़्रॉड तो मैंने वहाँ देखा था, इसमें दिखाया जा रहा था सोशल मीडिया पे एक ऐड कि आप 2 डिवाइस हैं और अगर इन इनको आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में छिपकली कॉकरोच वग़ैरह कुछ नहीं आएगा सब भाग जाएँगे। अब देखिए इतने कोई डि इतने अच्छे उससे कोई बताएगा तो कहीं न कहीं मन विचलित हो जाता है। हमने उनको मँगाया लेकिन कहीं न कहीं बाद में पता लगा झूठी-झूठी चीज़ें थीं और हमारा बेवकूफ़ बना दिया गया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है?
जी। हाँ। जी। हाँ। जी। अच्छा। हाँ। जी। हाँ। हाँ। हाँ। जी। जी, बिल्कुल अ, मेरे साथ भी ऐसा 1 आध बार हुआ है अ, जिसमें मैं अ, देखा था कि अ, मतलब ना मैंने ना एक जूसर मँगवाया था जिसमें हम आसानी से जूस मँगा सकते हैं बना सकते हैं। तो उसमें जब वीडियो के माध्यम से उसमें दिखाया जा रहा था तो वो मतलब सारी चीज़ें ऐसे दिखा रहे थे कि वो पीस दे रहा था। पहले मतलब एक ऐ ऐप हुआ करती थी जैसे अ, मतलब टीवी पे दिखाते हैं होम शॉप एटीन करके एक शो आया करता था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाया करती थीं और अ, मतलब वो वीडियो दिखाते थे तो वो काम रहे होते हैं वहीं पर अगर वो घर में जब मैं उसको लेके आया तो मतलब वो एक मसाला भी आसानी से नहीं पीस पा रहा था। और जो भारी-भारी चीज़ें है उसको क्या ही पिसता। तो ये है मतलब झूठी अफ़वा अ, से मतलब वो बेचने का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीक़ा है जो मतलब भारत में चलता जा रहा है और हर कोई मतलब एक-दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के पीछे लगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है इस बार?
हाँ जी। सही बात है। सही कहा आपने। हाँ जी। सही बात है। ये तो है। सही कहा आपने। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और देखिए सोशल मीडिया पे झूठ ही फ़ैलाने हैं सबसे ज़्यादा आजकल इसलिए फ़ैलाई जा रही है ना कुछ अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में होते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, व्यूज़ बढ़ जाए तो उससे उन्हें फ़ायदा मिल जाता है। तो सी व्यूज़ वाला जो चक्कर आजकल चल रहा है ना इस वज़ह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लोग इन चीज़ों को और मेरा मानना तो ये ही है कि आजकल लोग सीरियस लेते भी नहीं हैं। चाहे ख़बर सच्ची भी हो ना, तो लोग सोशल मीडिया से थोड़ा उन्हें पता लग चुका है कि नहीं यार ये चीज़ें सही नहीं हैं, झूठी ख़बरें दिखा रहे हैं और विश्वास होता नहीं है लोगों को। तो मेरे हिसाब से तो लोगों को पहले अगर लग रहा है कि कोई ख़बर ज़्यादा हाइलाइटेड है तो उनको सर्च कर लेना चाहिए अच्छे से और अगर कोई आसपास है आपके तो उनसे पूछ लेना चाहिए, कि इस ख़बर में क्या है, क्या ये सच्चाई है, नहीं है। एकदम से कोई भी च सीरियस ना हो किसी भी चीज़ को लेके क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा झूठी ख़बरें चल रही हैं। आप किस तरीक़े से मानते हो और
हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी बिल्कुल, मैं भी आपसे पू पूरी तरीक़े से मानता हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी-ऐसी चीज़ चल रही है मतलब वो मतलब क्या करते हैं कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जैसे कई फ़ेमस न्यूज़ टीवी चैनल हैं उनका जो लोगो है वो अपनी टी वीडियो में लगा लेते हैं और झूठी-झूठी अफ़वाहें और जो न्यूज़ है वो फैलने में बहुत ज़्यादा अ असर करते हैं और मतलब अ, इंस्टाग्राम में ना मैं तो यही कहता हूँ कि ज़्यादा ना मतलब ए, ज़्यादातर यही है दिखावे की ज़िंदगी जी जाती है। ये लोग मतलब जो बड़े-बड़े जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम ये फ़ेस वॉश इस्तेमाल करते हैं या हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं अगर आप ये इस्तेमाल करोगे तो आप गोरे हो जाओगे। या फिर आप मतलब और ज़्यादा आपकी बॉडी बन जाएगी इनको अ, खाने से ए एक मतलब 10-15 दिन में, तो मेरे ख़्याल से झूठी जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और जो बड़े-बड़े लोग हैं ना वो भी इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, फ़िल्म स्टार अ, वग़ैरह। तो आप क्या मानते हैं इस बारे में?
हाँ जी। हाँ जी। <smacks lips> सही कहा आपने। ये तो है। सही बात है। हाँ जी। बिल्कुल। सही बात है। सही बात है। हाँ, हुँ, जी। सही बोला आपने। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और जिस तरीक़े से आजकल कोई मतलब किसी को भी मार देते हैं, आपने देखा होगा कोई बॉलीवुड एक्टर हो गया, उसको सोशल मीडिया पे मार देते हैं। क्योंकि नहीं पता है अगर आप ऐसी ख़बरें चलाएँगे तो आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो लोगों का मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि वो क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं। वो केवल अपना फ़ायदा फ़ायदा देखते हैं कि उन्हें उससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें ग़लत हैं और थोड़ा सरकार को इन पे एक्शन लेना चाहिए ऐसी चीज़ों पे अगर कोई ग़लत ख़बर डालता है, तो परमानेंटली ब्लॉक होना चाहिए। जो भी हिसाब होता होगा क्योंकि कहीं न कहीं काफ़ी लोग इन चीज़ों के शिकार बन जाते हैं और आजकल जिस तरह के खुले में प्रचार-प्रसार चल रहे हैं फ़र्ज़ी कंपनियों के, तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोग इन चीज़ों के शिकार बन चुके हैं ऑलरेडी और भारत में ऐसी घटनाएँ आए दिन होती रहती हैं कि कोई किसी से ओटीपी लैके पैसे काट लेता है। कुछ भी झूठी-झूठी चीज़ें बता देते हैं। तो मेरा मानना तो यही है, हमें थोड़ा जागरूक रखना चाहिए। लोगों को, अपने घर के परिवार वालों को कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको ओटीपी नहीं देना होता है। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है और जैसे जब मैं पहले ही अपने घर पर एक बॉन्डिंग बनाकर रखता हूँ अपने पापा से, तो जिस तरीक़े से मैंने बनाकर रखी थी, तो हमारे साथ ये बड़ी दुर दुर्घटना होने से हम बच गए और जो म चीज़ मैंने बताई थी पापा ने वो बिल्कुल सही तरीक़े से काम लिया। तो आप और किस तरीक़े से सोचते हैं सोचते हैं इन चीज़ों को।
जी।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 हाँ। जी बिल्कुल, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीक़े से इन चीज़ों को सोचता हूँ क्योंकि जो पुराने ज़माने के जो लोग थे ना वो इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हुआ करते थे क्योंकि उनके ज़माने में ना अ, मतलब सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था नॉर्मल टाइप के फ़ोन होते थे। ये वही जो स्मार्टफ़ोन है उसमें बहुत ही ज़्यादा ख़तरा अ, मंडराता रहता है मतलब ऐसे फ़ेक न्यूज़ फैलने का या फ़्रॉड होने का। तो मतलब अ, मैं भी मतलब अपने जो माता-पिता हैं उनको बोलता रहता हूँ कि अगर ऐसी कोई कॉल आए या फिर ऐसी चीज़ों सो ना आपको बच के रहना है और इन चीज़ों पे ना आपको फ़ेक न्यूज़ पे विश्वास नहीं करना है। तो हम बचाव ना हमारे ही हाथ में है। बाकी ना आपसे इस बारे में ना बात करके मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और आपने मेरे से बहुत ही ज़्यादा अच्छी-अच्छी जानकारी साझा करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी फिर कभी बात होगी, जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ जी। ये तो है। सही बात है। हाँ जी। सही कहा आपने। हाँ जी। बिल बिल्कुल।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
जी।